Heu, non, on a la chance écoute, heu, on est arrivés ici on était en appart et pareil, je me suis rendue compte en fait je me suis dis: «Mais non, ici, heu, justement, on on peut avoir la chance d'être, heu, en maison proche de la nature, d'avoir un jardin», heu, donc on a j'ai tout mis en œuvre pour trouver une maison et là, on a la chance d'être dans une maison et je peux te dire que ouais, ça fait une vraie différence au quotidien d'avoir un petit bout de jardin. Honnêtement hein, heu, mon fils, tu sais, a planté une petite, heu je sais pas si on appelle ça un gland en français et qui est en train de pousser. Donc il est tout fier de de sa petite plante comme ça qui qui pousse, heu, ouais, c'est c'est trop mignon quoi, donc heu
Ouais. Mmh mh. Mmh. D'accord, me c'est donc c'est génial, ouais. Moui, oui. Ouais. Mmh. Mmh mh. Bah c'est
on a cette chance, heu, géniale <chuckles> d'être en maison.
N ouais, bah c'est vrai qu'un petit jardin, ça change tout parce que c'est vrai que parfois, en appart, heu, on peut avoir aussi des apparts avec, heu, bah des belles et et grandes terrasses, mais, heu alors après, une terrasse, ça se végétalise, mais heu, bon, c'est c'est pas pareil quoi, heu, ça c'est mieux que rien après, mais c'est vrai que ça remplace quand même pas un jardin quoi, donc heu
Ça change tout. Mmh mh. Oui. Oui, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi et heu et ne serait-ce, tu vois, par rapport aux arbres, heu, avoir la possibilité, tu vois, d'avoir un jardin avec arbre, c'est quand même pas pareil, heu, parce que même à Paris oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais, c'est ça.
Mmh. Oui. Ouais. Mmh mh. De se mettre en dessous pour manger, heu, je sais pas moi, prendre l'apéro, heu, c'est c'est, heu, en fait, heu heu, je pense que tu l'as remarqué que, bah, quand tu te mets sous un arbre, c'est pas du tout la même sensation que sous un parasol hein. On est d'accord, c'est ça n'a rien à voir? Mmh.
Ouais, ouais. Tu as raison tu as raison. C'est vrai que ouais, tu as raison. Écoute, hem, je parlais avec une copine l'autre fois justement sur l'importance, heu, des arbres et heu, au Japon, tu sais, cette pratique, heu, je sais plus comment ça s'appelle, qu'ils ont eue il y a quelques années et heu enfin même quelques décennies et là qui est qui est maintenant un peu connue partout de tu sais, tu as des gens qui enlacent les arbres, pour se connecter à leur énergie et cetera, heu, ouais, ouais, ouais, non, ça me faisait ça me fait penser à ça au final, heu, où finalement, la nature, tu vois, c'est on est on est, heu, on est, heu, fait d'énergie et heu, finalement, heu, c'est hyper important de de pouvoir se connecter, heu, bien sûr, dans la mesure du possible hein, on on n'a pas tous, heu, les mêmes chances hein, ça, c'est clair hein, mais, heu, ouais
Mmh. Oui. Oui. Tout à fait, tout à f Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh ouais, bien sûr, ouais. Ouais, non, mais on est bien d'accord, heu, on est bien d'accord là-dessus hein, ouais et heu, est-ce que, heu, vous envisagez de, hem, de rester, heu, encore, heu, un petit moment, quelques années peut-être, heu, à Barcelone? Est-ce que vous vous êtes installés là-bas définitivement ou alors est-ce que, heu, un jour, heu, vous vous en partirez?
Mmh.

Mmh mh, mmh mh, je vois ce que tu veux dire et heu, je pense effectivement que alors, quand on connaît pas et quand on n'a pas, tu sais, de de comparaison, heu, avec d'autres villes, je te parle pas de campagne, hein, parce que OK, heu, enfin, bien sûr, Paris n'est pas la campagne, heu, dans le sens de de verdure, et cetera. Mais c'est vrai que là, moi, maintenant qu'il y ait ce point de comparaison avec d'autres villes européennes. Heu, et enfin, je veux dire, c'est c c'est c enfin, ça n'a rien à voir, heu, vraiment, heu. Tu te dis: «Ah oui, d'accord. En fait non, heu, Paris est hyper vert, hyper végétalisé». Il y a plein d'actions qui sont mises en place, heu. Tous ces potagers, tu sais, nous, il y avait des potagers, heu, sur le toit, heu, entre voisins, on se faisait des potagers, hem. Je trouve que tu as une vraie démarche citoyenne, justement, sur l'importance, tu sais, de, bah, de de la verdure en ville quoi, vraiment.
Ouais. Oui. Aha. Oui. Mmh mh. Ouais. Ah oui! Ouais. Ouais. Ouais, oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que maintenant, on fait pas mal de toits végétalisés. Et puis aussi, oui de on appelle ça des potagers, heu, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est c'est des potagers communs. En fait, heu, chacun s'en occupe, plante ce qu'il veut ce qu'il veut planter et puis, heu, bah, chacun se sert, en quelque sorte.
Mmh, ouais. Mouais. Je sais plus. Ouais, ouais. C'est ça. Oui oui, c'est ça, c'est ça.
Ouais, ce sont des potagers, heu, partagés, je enfin c'est c'est pas ce nom-là, mais, heu, ouais, mmh mh.
Oui, voilà, voilà. Non, mais je sais plus comment on appelle ça effectivement, mais c'est mais c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Et ça, je peux te dire que tu ne le retrouves pas à Barcelone. Enfin, Barcelone, c'est des voitures, des voitures, des voitures, des énormes avenues. Hem, là, pour te donner un exemple qui m'a paru assez fou, ils ont refait toute une avenue hyper connue, heu, là, j'ai plus le nom en tête et en fait, ils se sont rendus compte, heu, qu'ils n'avaient pas prévu, heu, d'espace pour d pour des pour de mettre des arbres. Il y a pas d'arbres sur cette avenue.
Ouais, moi non plus. <chuckles> Aha. Ouais. Mmh mh. Ah là là là là.
C'est fa c'est. Ça paraît, heu, d'un point de vue, heu, là, nous, tu sais, avec tout ce qu'on nous ce qu'on nous raconte en France depuis des années, justement, sur l'importance, heu, de la bah ouais, ouais, ouais, ça paraît complètement fou. Heu, ouais, c'est assez choquant. Mmh.
Mmh. Beh tout à fait. Mmh n ouais, bah oui, c'est fou que, bah, qu'ils n'y aient pas pensé parce que, bah, je je sais pas, heu, au aujourd'hui, heu, alors auparavant, c'est vrai que c'était, heu, béton, béton, béton. Mais, heu, là, quand même, depuis que plusieurs années, heu, enfin, je je pense qu'en France, heu, du moins en France, heu, bah partout, on replante des arbres, justement. Donc, heu, on f on essaie de remettre la nature, heu, au centre des villes. Donc c'est fou quand même que là-bas, ils aient même pas pensé à laisser des des espaces pour planter des arbres quand même.
Mmh mh. C'est ça. Bien sûr. Mmh.